Hı hı. Yani, tabii ki, eee, AA ile geçebileceğin bir dersten kalıp ondan sonrasında, hani, eee, hocanın yerini almak yerine birkaç dersten daha AA ile geçip aslında gerçekten o hocanın yerini alabileceğin günler gelecek. Ama bazen, eee, o gençlikte böyle küçük hevesler birazcık daha çekici olabiliyor. Eee, çünkü kendimize de çok güvenmek istiyoruz. Eee, bu bildiğimizi, bu kadar emeğimizi, eee, parıldatmak istiyoruz belki de. Peki, emm, bir şey, bir proje karşına geldiğinde, artık mükemmeliyetçi olduğunu bildiğin için kendini de tanıyorsun, eee, uzun süreceğini, üstüne defalarca düşüneceğin, tekrardan, böyle, revizelerle uğraşacağını biliyorsun. Peki, böyle, kendini durdurmak için, böyle, aldığın, hani, bazı sinyaller var mı ya da, hani, "Bunu yapınca, bunu düşündüğüm anda durmam gerektiğini fark ediyorum." dediğin bir şey var mı?
Hı hı. <chuckles> Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Doğru. Hıı. Ben onu şöyle fark ettim: Bir gün, işte, benim önüme bir proje geldi. Ben, işte, çalışıyordum inşaat mühendisi olarak. Orada bir metraj hesaplamamı istedi benden ama, işte, bütün kalemleri. Yani bütün kalemler derken yani yap yap bitmez bir iş. O kadar ince detay çalışılıyor.
Hı hı. Senin işin olan bir şey mi bu peki, normalde yoksa ekstra mı? Ha, senin işin zaten.
Kesinlikle. Yok, o benim maliyet hesabı, yani çalıştığım şirkette, iii, olan şantiyenin maliyet hesabını aslında orada, işte, sunum yapmak adına da, eee, fikir sahibi olmak adına bir net hesap yapıyordum. Orada, eee, baktım yapıyorum, her şey hazır, işte, Excel tablolarımı hazırlamışım vs. her, bütün bilgileri doğru giriyorum ama o noktada şey yapmaya başladım; yani diyelim ki orada, eee, 200 metrekare bir, işte, tuğla gidecek, hani, biraz teknik terim kullanıyorum ama orada, eee, o diyelim ki 2 palete denk geliyor, 2,5 palete denk geliyor diyelim onu. Ben oraya 3 palet yazıyorum zaten fire oranı olacak gibi. Yani, orada çok daha takılmamaya başladım. Yine kaba bir hesap yaptım ve, hani, çünkü insan hatası da var, onu da biliyordum. Orada hemen seri seri, hızlı hızlı çıkarıp bitirdim, mesela.
Hı hı. Ha. Anladım. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Öngörülü davranmaya çalışıyorsun. Hı hı.

Yanlış bir şey yaptığını değil ama emeğini doğru yerde kullanman, eee, gerektiğini aslında sana hatırlatmış. Peki, eee, başka bir sorum var. İmm kısa süreli vadeler mi, uzun süreli vadeler mi, hani, bu, eee, proje teslim zamanları, hangisi sende daha çok, eee, sıkıntı yaratıyor? Çünkü kısa süreli olsa yapsan, hani, yapacaksın, götüreceksin bir an önce, mecbursun çünkü. Uzun vadeli olunca böyle üzerine çok çok düşünüp daha çok kendini yoruyor musun?
Kesinlikle. Hı hı. Hı. Evet. Ben uzun vadeli projeleri, işte, aslında benim için sıkıntılı olanları da onlar kısa olanları çünkü bir şekilde dediğin gibi yapıp yolluyorum ama uzun vadeli olunca ben artık şunu fark ettim kısa vadeye bırakıyorum. <chuckles> Ya, çünkü onu başlayınca, eee, bitmiyor. Ya, şunu değiştireyim bunu değiştireyim. Ya
Hı hı. <chuckles> Evet. Eski alışkanlıklar.
Evet, yani, sunum yapıyorum mesela ya şurada şu kelimeyi mi kullanmasam? Ya ne kelimesi orada kelimenin bir önemi yok ki. Ya orada ben sa nasıl sunacağım önemli aslında orada, yani, oradaki metni çok uğraşmama gerek yok. Onun da farkındayım ama
Hı hı. Doğru. Biraz da özgüvenin. Doğru. Ki yani aslında, hani, mühendislikte sunumun ne kadar etkisi oluyor? Tabii bilmiyorum. Tabii ki de öd derslerinizde, projelerinizde önemlidir. Bunlar öğ üniversite öğrencileri olarak ama, emm, yani, bu alanda mesela ders çalışırken, sınavlara girerken falan nasıl kendi kendini durduruyordun?
Gibi, yani. Hı hı. <chuckles> Evet. Hı hı. Ya orada durdurmuyordum. <laughs> Ya şeyi hatırlıyorum. Biz işte arkadaşlarımla sabaha kadar
Teze gelmeden önce. <giggles> Çok çalışkandın o zaman.
Ya, mecbur okulu bitirmek istiyordum, yani. Evet, yani, o sabaha kadar çalışıp uykusuz giriyorduk sınava, hani, ama yine son zamanı bırakıyordum bir şekilde. Neden? Çünkü, yani, o dersi ben anlatmayacağım o da bir gerçek, yani. Bir dönem hatırlıyorum, eee, 2 tane dersten işte vize final 100 almıştım. Aaa, artık fazla bu bence hiç gerek yok buna. Şey özgüveni vardı bende hoca bıraksın bir dahaki dönem ben anlatayım ya o kadar çalışmıştım.
<laughs> Mecbur. Hı hı. Hı hı. O kadar.
Eee, tabii bence bu iyi bir şey değil kesinlikle. Yani, bence bu bir hataydı. O hatamdan döndüm biraz daha işte BA, BB gibi notlara.
Anladım.